دي أول مَرّة، في مَرّة ت في مَرّة تانية باعملها بعد الغدا، أنا باتغدى من 12:00 ل13:00، باخلّص أكلي في حوالي نُص ساعة ما باخدش وقت كتير في مكتبي وأنا باكل، بعد كده بارُوح جاي نازل 12:30 لحد 13:30، آخد نفْس خط السير ده في المِرْواح ونفْس خط السير ده في المِجي، يبقى أنا كده اتْطمِّنت على القسم أول ما جيتK اتْطمِّنت على القسم في نُص اليوم، وباعمل نفْس الحكاية دي الساعة 15:00.
تمام. حلو. تمام. طَب عندي سؤال، ه هل هل كلّ كلّ مرحلة من دُول 5 كيلو مثلًا، فبالتالي التلات تلات مرّات ب15، والّا كلّ مَرّة 15 كيلو؟
لأ ال3 مرّات 15 كيلو يعني كلّ مَرّة ف آه كلّ مَر كلّ مَرّة فيهم 5 كيلو، رايح وجاي
أكيد تمام، تمام، كويس جدًا.
فده مناسب جدًا مناسب جدًا للحركة لأن كمان القعدة على المكتب بتتعبني جدًا، لمّا باقعد فترة طويلة، أنا باقعد من الساعة بعد ما بارجع الساعة 10:30 ال في ال ال الشوط الأوّلاني، بافضل قاعد لحد الساعة 12:00، ساعة ونُص قاعد على المكتب باراجع كلّ حاجة بتنْزل كلّ تقرير كلّ حاجة.
أكيد. فهمتك، ط طيب أنت أنت أنت ما حاولتش مثلًا في في مَرّة مثلًا أو ما ما جاتلكش عمومًا يعني الفكرة دي، إن أنت مثلًا اللي هو آآ أنا بَدَل ما أقعد أمْشي مثلًا أحاول مثلًا أجيب أي وسيلة؟ أو مثلًا اقترحت مثلًا على الإدارة عندك
بِسْكِليتَّة يعني بِسْكِليتَّة أو حاجة، ف لا، لا، لا، لأ، المشي ما أنا أنا قُلت لك أنا باحب أمشي عشان أشوف بعيني، فاهمني؟ أنا باحب آه، أنا أنا قاصد.
أيًّا كان آه ممكن مثلًا Scooter كهربائي أو الحاجات دي، والّا أنت تمام يعني أنت أنت أصلًا أنت طَب ماشي لأ أنا عندي عندي برضه عندي نقطة، هل أنت يعني الغرض الوحيد هو متابعة الشغل؟ والّا أنت مثلًا شايف إن ده برضه بي بيشجّعك في حتّة إن أنت النشاط والمشي وكده، فاللي هو بت زي ما بيقولوا كده بتضرب عصفورين بحجر؟